Вот скажи, пожалуйста, какой совет от чужого человека ты до сих пор помнишь?
О, это было не так давно, на самом деле, но это было очень интересная ситуация, локация, а
Так, а расскажи, пожалуйста.
Я расскажу, наверно, предысторию перед этим советом, потому что она много тоже расскажет. Я как-то, вот, в стране, где я живу, познакомился с одной девушкой. Она из Израиля сама. Вот, и как бы, э, м, там, общались мы, и в какой-то момент решил я туда полететь.
Ага, ага.
И остановился я у её знакомого а, человека, такого мудрого, <chuckles> э, такого старца, м можно сказать. Э, на раввина, похож был, очень сильно. <chuckles> Да, возле Иерусалима, там, ж живет, короче, в общем, прямо, м, прям вообще, и к э, такой вот персонаж, э, прям с обложки, с картинки какой-то такой. Вот, и конечно, это очень интересно было. <chuckles>
Ага, как из анекдота, да? Ага, ага. Да, да, как раз вот я говорю из сказок, преданий и анекдотов, да?
Да, да, да. Вот, и как бы, ну, понятно, что, там, и с ними общение было, там, у меня, там, иврита я, там, особо не знал на тот момент, и, э, вот, э, обще ну, на английском мы там общались. Вот, очень интересно их культуру было тоже, там, узнать, э, вот, как-то по
То есть, тут, знаешь, получается интересно, что человек в возрасте говорит ещё и достаточно для, как это, глубокого диалога, да, на английском.
Мгм. Он учился в Великобритании, то есть, там, ну, в общем, у него прошлое очень такое интересное.
Ого, ну, там уровень образования такой са ну, как бы, <laughs> вот, действительно, можно от такого человека послушать какой-то мудрый совет, главное услышать.
Да, да. Ну да, и он прямо вот, э, т т на иврите есть такое слово закэн Это такой старик, старейшина. И вот, наверное, вот про в в вот про него можно так сказать, что, вот, он такой, вроде, очень бодренький такой, но вот, о а, я, старичок, да, там, много детей, короче там, в общем, э, но со всем управляется, вот всегда на энергии
Мгм, мгм, мгм. И жизненного опыта много.
много опыта, много энергии, и вот прямо такой вот, э, <chuckles> настоящий еврей. <laughs> Н-да, вот. Очень интересный ужин дам ты тоже был, там, и вот эта их культура было интересно узнать. В общем, и в какой-то момент, там, а, и там та девушка, с которой я общался, там, они, там, куда-то пошли уже, там, в комнату после ужина. Он мне, там, что-то объяснял про Пасху, а, в еврейском понимании, там, тоже вот это всё рассказывал. А, вот, на английском я сидел слушал его, думал, интересно, к чему он ведёт? <laughs> Ну, он просто, видимо, решил рассказать.
Ага, ага. И к чему же он привёл? Я вот тоже щас так слушаю. <chuckles> Какой совет всё-таки он тебе дал, что такого, э, что тебя, то есть, понятно, что и, как сказать, вот тот момент, да, вся эта обстановка и то, от кого и как ты получил этот совет, уже впечатляет, тем больше интрига.
<chuckles> Да, да. Ну вот, как бы, и к к а как раз таки вот эта обстановка, да, место, и человек, да, такой умудренный опытом, <chuckles> жизнью, да. А, вот он очень интересно, да, там, да, эт об этом всём рассказывал, но совет его был просто внезапный и не касался вот этой темы. Я и я так и не, ну, как бы, до конца неизвестно, что он имел в виду, и к к кому он адресовал это. Да, но, скорей всего, это отношений касалось. А, вот, э, шт и он сказал примерно такую фразу, что, э, там, низкие ожидания, с английского если перевести, там, это путь, там, к счастью, что-то такое. Вот, то есть, ну, как бы не ожидай слишком многого, и тогда будешь счастлив. Всё будет хорошо.
Так. Переходы не уловил. Так. Ага, ага.
Ну вот ну вот, видимо, я я я так воспринял это в ко в смысле отношений. <chuckles> Вот, что и как бы я, действительно, как бы, а, э, стараюсь слишком многого не ожидать. Понятно, что есть какие-то там определенные пункты, да, там, в плане, там, ч м, как как я вижу, там, допустим, своего будущего партнера, э, и так далее, да. Но тем не менее, э, как бы нужно уметь иногда, там, поступиться чем-то, какими-то менее значительными вещами, да. Вот и не ожидать слишком многого, чтобы не разочароваться потом. Вот, и, вот, в этой короткой фразе <chuckles> было заложено, вот я думаю, что вот эта мысль. По крайней мере, я так это воспринял. А, вот, и, м
Так. Мгм. Ну, вполне всё логично.
хоть у нас потом с этой девушкой ничё не получилось, э, но это была и её инициатива, но я был готов, э, следовать этой фразе <chuckles> и щас готов, э, для будущего.
Мгм. Ага, то есть, ты, э, её, как бы, принял на вооружение, как принято говорить.
Ну да, ну, то есть, у меня было такое, как бы, понимание, в принципе, у самого, э, и до этого до этого совета. Как бы, да, что, вот, нужно как-то всё-таки, а, ну, и соответствовать, и ну, как бы, слишком много не ожидать, да. Но, вот, просто сам факт того, что, у вот, мне этот человек, он, прям, вот такой вот, от него так и веяло авторитетом, а, вот это всё, вот, сказал и очень коротко и лаконично, да, то есть, не во многих словах, а вот прямо вот такой короткой фразой. А, вот, э, такие, как бы, м маленькие ожидания- это путь к успеху. Что-то такое, вот, он сказал. Вот, и, э, я думаю, что если бы я с ним пообщался ещё дольше, то ещё много-много мудрых мыслей он бы мне р рассказал. Может быть, мы когда-нибудь ещё с ним встретимся. Да, да, <tsk> вот.
Ага, ага. Мгм. Но не хватило времени. Слушай, а как-то ты это уже, вот, в последующем, с тех пор как ты получил этот сформулированный совет, хоть ты и говоришь, что ты сам всегда следовал этой максиме, да, ну, плюс-минус, конечно же. Э, как-то ф на какие-то последующие, вот, кроме тех отношений, которые закончились, как я понимаю, так и не начавшись, ам, на какие-то последующие действия этот совет оказал в твоей жизни влияние?
Мгм. Мгм. Да, вот, хотя я как бы, э, и щас у меня такой период тоже, что, э, отношений <chuckles> нет. Вот, но, по крайней мере, вот в каких-то, а, попытках, да, то есть я это пытался применять. Я думаю, что получалось. Но, э, э, я думаю, что этот совет, он очень такой всеобъемлющий. Его можно применить не только к отношениям, э, там парня и девушки, да, а в принципе, э, во многих вещах. Поэтому, э, вот в каких-то там
Вот, а можешь рассказать, на какие? Мгм. Конечно. Вот. И на что этот совет уже повлиял в твоей жизни? Вот где, когда ты его вспоминаешь? В каких ситуациях, ну, кроме отношений, естественно?
Мгм. Э, ну я, э, вс это всё равно касается людей, мне кажется. То есть не обязательно это какие-то отношения в, э, романтические, да, то есть, но это отношения, в принципе, с людьми. Ам, и, э, э, допустим, в проектах, там я, допустим, участвую в волонтерском проекте 1, да, и люди разные абсолютно бывают, да, потому что, ну там, нет такого, ка такой процедуры как бы найма, чего-то такого, да, то есть, э, б таких жестких проверок нету, как при устройстве на работу. И люди разные бывают, да. Вот. И не всегда, как бы, э, м, они могут соответствовать твоим ожиданиям, чтобы ты, что ты бы хотел видеть от них, да, какое, м, там какое бы вовлечение и так далее, да. Вот. Но в принципе, э, то, что они уже там хотят участвовать, допустим, то, что они пытаются, хоть как могут, там вложить какое-то свое время, силы, энергию, э, в то, что они делают, это уже как бы, э, как бы дает какой-то результат. И, в принципе, вот, э, я думаю, что мое умение принять это, да, пускай как бы, э, это может не соответствовать каким-то ожиданиям, да. Но тем не менее, вот я и как раз-таки и стараюсь меньше ожидать, и потом лучше удивляться, к что ст сколько человек много сделал, да, чем думать, что он мог сделать еще больше. <chuckles>
Ага. Так. Так. Да, да, конечно. Ага, ага, то есть здесь вот как раз вот эти вот, э, даже не заниженные, а, можно сказать, реалистичные ожидания работают.
Да, да. Да. Ну, то есть, понятно, что какие-то ожидания должны быть, ну, потому что всё-таки, э, какая-то деятельность предусмотрена, да. Но тем не менее, просто вот, э, не ожидать чего-то сверх сверхъестественного. Вот, какой-то картинки, которая п идеальна, которую сам себе придумал в голове, да?
Да, да. Не идеализировать, да, не додумывать, не идеализировать, не выстраивать те самые воздушные замки. В общем, прочь иллюзии!
Мгм. Да да, именно так.
Живите реальностью.
Мгм, да. Поэтому вот, как бы Я думаю, что это такая часть моего кредо в жизни, да. Ну, м, это понятно, что не не какой-то мой девиз.
Стала или была? И до этого это так было? Или ты вот это особо остро особо остро понял в тот момент?
Ну, у меня такое понимание, как я уже сказал, что было, в принципе, до этого, но, ам после той фразы она как бы, вот, особенно тоже мне запала в душу. Как бы и просто вот такой короткой фразой, конечно же, какие-то советы, они лучше запоминаются, да. И, вот, э, конечно, это, э, ну, я думаю, буд буду очень долго помнить эту историю, что вот он просто сидит, напротив меня там человек, да. Ну, и рядом со мной мы там вот так вот, когда на углу, а, сидим у стола. Вот. И вот он мне рассказывает, рассказывает, а потом наклоняется такой и практически на ухо вот это говорит. <chuckles> Очень интересна еще тоже манера его была, как он это передал. Э, <clicks tongue> поэтому поэтому, да, это, конечно. Ну, это хороший совет, действительно.
Да, да. Ага, ага. Так.
М, я думаю, что его можно долго разбирать, а. Можно долго о нем говорить, а.
Да, хороший совет.
М, г разные грани его разбирать.
А можно просто применять в жизни, просто каждый раз себе напоминать, когда улетаешь куда-то в космос, да, там, в мечты, в облака, когда вот даже это же хороший совет, даже чтоб себя останавливать, да, то есть, как Мгм.
Э, да. Кстати, да. Вот, кстати, п в насчет своей жизни тоже, да? То есть, это же, э, в 1 очередь, где можно этот совет применить, да, не ожидать от себя, а, чего-то сверх сверхъестественного тоже, да? То есть, э, потому что
Так. Да, да, помнить о том, что ты обычный человек с 2 руками, ногами, 24 часами в сутках, из которых какое-то весьма, в общем-то, продолжительное время тебе, как и всем, нужно спать, ты ничем не лучше остальных в этом плане и так далее.
Точно, да. Мгм. Мгм. Да, да. Вот, потому что, как бы, э. Если слишком много от себя ожидать, то очень быстро можно в себе разочароваться, начин начать себя накручивать, что ты ничего не успеваешь и так далее.
Да, да. Представляешь, как страшно выгореть по отношению к самому себе?
Это очень страшно, я через это проходил. Я понимаю, что это очень сложная вещь, м, и очень долгое ослабление.
Как ты с этим справлялся вообще?
М, я, э, стал себя ценить, на самом деле, свое время, свои возможности реально оценивать.
А как ты прошел вот этот путь, что ты выгорел, а, по отношению к самому себе до вот этого "я стал себя ценить"? Это же большой длинный путь.
Ну, вот как раз-таки у меня были большие ожидания, да. У меня были большие ожидания насчет себя, большие планы и так далее. И когда я их не выполнял, я очень жестко себя там внутри наказывал, а, вот, унижал, может быть, даже. Вот и, конечно, это не способствует, как бы вот когда ты сам на над собой стоишь с кнутом только постоянно, и как раба просто вот, м, следишь, чтобы там ни вправо, ни влево, да. Чтоб там
Ага, ага. То есть нужно себе еще и пряники раздавать или, наоборот, стоять только с пряником и всячески себя поддерживать, грубо говоря, как ребенка?
<clears throat> Но я понял, что ни с тем и ни с другим. М, нужно нужно просто быть <chuckles>
Опять мы возвращаемся к этой реалистичности, да уменьшенности ожиданий.
Н-да. Да, потому что как бы, э, ну, мне ни кнут, ни пряник не помогает, на самом деле. А просто это какое-то здравое отношение к себе, уважение, а, вот, а, а, как бы понимание своих возможностей, усилий. Это не значит, что я там, м, перестал там, м, желать там, м, где-то там чего-то достигать, а, или там звезды с неба брать и так далее. М, вот. Но, э, просто всему свое время, я понял, что нужно жить здесь и сейчас. Нужно аккуратно как бы вот, э, ко всему относиться, и тогда всё будет, наверно, хорошо.
Ага, ага. Да, да. Нужно проще ко всему относиться, и тогда всё будет хорошо. Это, мне кажется, тоже можно записать как отдельный совет, потому что, в общем-то, люди склонны всё усложнять часто.
Да. Вот. Э, проще вс ко всему относиться. И я, когда вот, э, просто через это прошел, а, обрел в н э, обрел настоящее внутреннее спокойствие, когда я перестал слишком м много беспокоиться о будущем, ожидать от себя чего-то невероятного и решить проблемы, которые, э, з которых решить я прямо щас не могу, да, м. С там ку кучей неизвестных. И когда я просто вот отпустил это всё, да, и, э, перестал ожидать вот каких-то вот неве невероятных чудес вот в моменте, да, а, как-то стало проще немножко, да, и я понимаю, что это сильно мне помогает.
Ага, ага. Мгм, мгм. Ну, а как же амбиции? Вот тут тебя можно спросить: "А как же амбиции?" Как же желание, ну, что-то вот изменить изменить мир, достичь большего, быть лучше других и так далее и так далее и так далее. Это же идет, в общем-то, вразрез.
Нет, не идет. Просто, э, когда находишь гармонию с самим собой, то получается намного лучше идти, потому что когда просто себя пытаешься гнать, бить плеткой, к там как раба, э, то, а, очень низкая мотивация, очень низкая продуктивность. И ра и просто там часто организм отказывается что-то делать и много проблем на пути. А когда ты сам с собой можешь договориться и как бы ценить себя, усилия свои, а, даже если там, допустим, что-то сделано не прям на 100 % идеально, всё равно ценить этот вклад, а, то как бы можно нам на самом деле, м, намного большего достичь. Никто не говорит о том, что не нужно мечтать, не нужно стремиться, м, там о больших вещах. Нужно. А, но, э, вот не пытаться получить всё и сразу. Да? Вот. С каким-то вот.
Так. Мгм. Так. Мгм, мгм. Нужно, но реалистично всё-таки.
Да, да. Нужно, э, реалистично смотреть на вещи, <chuckles> пытаться учиться. Да. Не всегда сразу это может получаться, да, но вот не бояться идти дальше, даже если что-то не получается. Вот. И прежде всего, конечно, вот нужно такую гармонию с собой наладить, да, и тогда получится и со всеми остальными.
Мгм, мгм. Здорово, спасибо, что поделился, было очень интересно тебя послушать, действительно очень интересный совет в интересных обстоятельствах и, наверное, запомнил ты его, потому что он тебе, так скажем, срезонировал.
Да, он вот ка как бы, м, я нашел отклик своих ценностей в этом совете. И поэтому, да, действительно, это мне и помогает, и помогло тогда. Спасибо за вопросы. Пока.
Мгм, мгм. Да. Спасибо, что поделился. Пока.